Entendi. E depois você as suas próximas viagens também foram assim, nes nesse sentido, perguntando, super aberta, assim, a conhecer, a a, sei lá, fazer amigos, encontrar gente boa, esse sempre foi o seu perfil?
Uhum. Sim, sempre foi. Eu eu gosto de conversar, eu sou eu tenho essa facilidade e e eu sempre mantive, assim, um contato bem próximo com as pessoas, sabe, de perguntar, de agradecer e de, né, sempre falar: "Ah, eu sou do Brasil." Isso é bom, né, porque todo mundo gosta do Brasil. <laughs>
Ah, é verdade. <laughs> É verdade, isso o br o brasileiro tem esse diferencial, né, qualquer lugar do mundo que você fala que é brasileiro, o pessoal: "Ai, que legal." Sei lá, aí já vem nomes famosos e pe e pessoas, né, e al Todo mundo conhece alguma coisa, né, do Brasil. Ou ouviu falar de alguma coisa, né?
Tem. É. Exato. Principalmente se você for na no né, nos países da Sul América, assim, é é é um pontaço. <giggles> Eles adoram. <giggles>
Ah. Ah. Eles adoram, é verdade. Ai, que legal isso. Nossa! Gostei muito de saber. E teve alguém que você ainda continua com uma amizade desde essa época ou não? Não teve ninguém. Não?
Não, não. Na verdade, não. Não mantive, mas eu tenho que voltar. Quero voltar.
Ah, que legal. <laughs> Não, muito bom, gostei muito de saber a sua história, viu, assim, gostei demais de você me compartilhar comigo, assim, essa viagem, a 1ª sua internacional e tão novinha assim. Que legal. Que bom que deu certo, né? <laughs>
<laughs> Sim. Foi uma experiência pra vida inteira. Olha aí, eu estou aqui contando depois de tantos países que eu visitei, mas essa continuou bem
Pois é, que legal. Sinal que te marcou mesmo, né? Por isso que eu perguntei se você tinha feito ao outras viagens. Então, essa realmente foi especial. <giggles> Obrigada, viu?
Exatamente. <giggles> Exato. Sim. Obrigada a você. Uma boa noite.